آه، لأ، عايزة أقول إن أنا ما ليش فيها بس آآ، ب بتختلِف عن نوع الرياضة، يعني أنا آآ، جرّبت إن أنا أرُوح بقى الgym بقى والحاجات دي وحرفيًا إن الواحد يُقف يبُصّ لل لل للmachines الكتيرة، وأنا باحس بت بتوتُّر، اللي هو أنا أصلًا مش عارفة الحاجات دي بتشتغل إزاي، ما فيش حد يشرَح لي الحاجات دي بتشتغل أنا محتاجة كورس يعني يعني مُكثّف بقي، اللي هو يشرَح لي آآ والنبي يعني <chuckles>
حلو <laughs> إمم. تمام. إمم. آه <laughs> <giggles> آه. إمم. آه. حد ياخد بإيدي يا جماعة كده، يطلّعوني بس كده، بس قُل بس وأنا هاعرََف على طول، قُل وأنا هاقول <laughs>
بالضبط، يعني علّمها لي مرَّة واحدة ب <laughs> آآ، لكن لكن أنا مثلًا باحب المشي، يعني أنا باحس إن المشي ده حاجة underrated جدًا، مش كلّ الناس بتقتنع إن هي آآ، آآ حركة أو مم رياضة، بس هي يعني برضه ت ت still بتتح بتحرّكي جسمِك آآ، بتحرقي شوية calories حتى لو مش كتير <chuckles> آمم، بس
<giggles> إمم. حلو جدًا. إمم. صح. طبعًا. إمم. <chuckles> أنتِ من النوع اللي بيهتم بالcalories بقى والكلام ده؟
أنا المشكلة إن أنا معايا ساعة بتاعة الإيد اللي هي بقى بتقعُد بقى تقول لي أنتِ حرقتِ كام calorie يا لهوي! أنا باكره الساعة دي بجد <giggles>
إمم. آه، ما ت يا حبيبتي ارميها يا ماما، ارميها بلاش كلام فاضي، أنا ده ده كده وجع قلْب حضرتِك، ده وجع قلْب. إمم.
أنا ها أنا شايفة كده بجد. موتِّرة، موتِّرة جدًا، يعني اللي هو أو ولأ وعارفه لو ما مشيتيش بقى ال10.000 خطوة في ال في اليوم فالساعة تقوم قايلة لِك، اللي هو على فكرة أنتِ أنتِ بتيجي بقى الساعة 21:00 تقول لِك على فكرة أنتِ فاضِل لِك
إمم. ده هاولّع فيكِ لو ما سكتتيش دلوقتي، ت تقول المفروض تقولي لها كده <giggles>
فاضل لِك سبعة آلاف خطوة، اللي هو <giggles> علي فكرة أنا ممكن أرميكِ في الزبالة، هارجّعِك <laughs>
آه <giggles>
آه. ف آمم فيمكن المشي
إمم. يعني أنتِ إمم، يعني أنتِ آخرِك إن أنتِ مثلًا تمشي في الشارع كده، بس.

خلاص كبرنا بقى. <laughs>
أيوه يعني ما ت ما اتعوّدتش عليها يعني، ما مش حاسّة إن أنا في سِنّي دلوقتي أرُوح أبدأ أتعلّم تنس والّا أرُوح أتعلّم volley والّا أرُوح أتعلّم آآ، الحاجات دِيّة يعني، بس يمكن الأولاد اللي كانت في العيلة أكتر، كانوا كانوا م يعني بيشجّعوهم إن هُم يرُوحوا يتعلّموا الحاجات دي ولازم تبقى بيلعب كورة ولازم يبقي بيعمل أنا هالعب كورة مع مين؟ يعني أصلًا أنا مش فاهمة حرفيًا ولا أي قانون من قوانين الكورة. <laughs>
<chuckles> امم امم. صحيح. امم. ده أنا حتى لما بيقعُدوا يتفرّجوا جنبي على ماتش الكورة، باقول لهم: "هو أنتم بت تحسّوا بمتعة إيه؟" اللي هو إيه، لأ، وتلاقيهم قاعدين آآ، ده الماتش الفلاني هييجي الساعة كذا، خُد بالك، مش عارف إيه، ولازم بقى إيه، ويحضّروا بقى مثلًا هيجيبوا إيه في القعدة وبيتفرّجوا وبتاع، وأنا قاعدة عَمّالة باتفرّج عليهم، قاعدة م باقعُد اتفرّج مثلًا جنب جوزي على الماتش، ماشي، أبُص دقيقتين وأرُوح ماسكة التليفون وقاعدة جن ده بقى قاعد بقى متحمِّس بقى وبتاع بقى، وآه <tsk> ويقعُد بقى يحكي لِك. <tsk>
هو أنتم بتتفرّجوا علي إيه؟ <laughs> يا لهوي! آه. يعني آه، الحياة كلّها، الحياة كلّها عَند الماتش ده دلوقتي. <laughs>
آه، ومش عايز صوت ومش عايز وَش بقى واللي هو <tsk> "أنتِ أنتِ قاعدة كده ليه؟ تفاعلي كده وهيّصي واعملي." وبتاع. هو أنا فاهمة أصلًا هُم بيعملوا إيه؟ ده بيشوطوا كورة، إيه المشكلة يعني، ما أنت بترُوح تشوط كورة مع أصحابك في النادي والّا في الشارع والّا في أي حِتّة يعني، إيه إيه الممتِع في ده يعني؟ فهي سبحان الله. امم.
<giggles> بالضبط. أنا برضه برضه حاجة ما بافهَمهاش، يعني الناس ال اللي هي أ مش بتلعب الرياضة بس بتحب تتفرّج على ناس تانية تلعب الرياضة، اللي هو إيه إ إيه المُتعة يعني؟ أنت بتتفرّج عليهم فعلًا وهُم بيلعبوا الرياضة، طَب ما أنت لو بتحبها ك أوي كده يا أخي انزل أنت العبها.
جد أ نِفسي أفهَم. أيوه. أ آه. صح.
يعني، ليه، ليه كمية الوقت والفَضا ده؟ <giggles> جايبينه منين؟ <laughs>
<chuckles> مش عارفة. والمشكلة إن هو بيقول لِك إحنا بنلاقي مُتعة و وبن وبنبقى مبسوطين أوي وإحنا بنتفرّج عليهم كده، خلاص يا عم أنت مبسوط، خلاص، ربنا يبسِطك ويسعِدك كمان وكمان، بس بعيد عني بقى، أنا مالي!
آه. عارفة، عارفة دلوقتي لما لما بتقولي متعة عارفة بيف برضه في إيه؟ آآ، إن أنا برضه بلاقي متعة لما باقعد أتفرج على آآ، آآ shows والّا حاجات الف للطبخ.
<chuckles> امم.

إمم. هتجوَّعينا بقى شكلِك كده ماشي.
هل هل ده نفس الحاجة؟ <chuckles>
بُصّي يا باشا هاقول لِك على حاجة، أنا أي حاجة فيها أكل أنا دايسة فيها. هتتكلّمي عن الطَبيخ، الأكل هتلاقيني شغاّلة معاكِ، هتتكل هتفرَّجيني على فيديو هتلاقيني قاعدة خلاص يعني شوية وهاقوم أعمل الأكلة. هتيجي تقولي لي تعالي نخرُج، هاقول لِك أول حاجة هتغدّينا فين الأول، هتعشّينا فين؟ آه. فأنا بالنسبة لي آآ الأكل ده مُتعة، آآ وبالنسبة لي رياضة برضه أصلي بُصّي ما ه أنتِ هاقول لِك ليه، أنتِ لمّا بتاكلي مش بت مش بتشغّلي إيديكِ بت عضلات إيديكِ، شغّال بتشغَّلي اللسان والعضلات والفَك بتاعِك والحاجات دي والمِعدة مش بتشتغل، طب ما دي حركة، بتحرّكي أهي أعضاء في جسمك دي رياضة والّا مش رياضة يا باشا؟ رياضة.
بُصّي <chuckles> <chuckles> أقوم أعملها. آه. أكيد. أكيد، اهم. آه. الرياضة طبعًا. إمم.
طبعًا. واللي يقول لِك غير كده ما يبقى ما يعرفش حاجة. ده ده رياضة. طب هاقول لِك، مش أنتِ أوقات تخُشّي المطبخ بتقعدي بالساعات تعملي الأكلة صح؟ طب مش دي حركة؟ مش دي حركة دلوقتي؟ الرياضة يعني حركة.
إمم، اهم. أكيد. أكيد. آه. أنا واقفة على رِجلي وعمّالة يمين، شمال و و أقعد أقلّب يا يا يا باشا. <chuckles>
أهي. آه. هي بتاعة اليوجا مش بتُقَف وبتقعد، إحنا بنُقَف وبنقعد عادي وإحنا بنطبخ عادي ما فيش أي مشكلة مش بتعملي محْشي؟
وبعدها نخ ناكُل بقى أكلة إيه ولا كإنّنا حَرقنا أي حاجة. <chuckles>
إمم. بالضبط. مش بتعملي محْشي بتقعدي على رجليكِ وبتقفي على رجليكِ في المحْشي؟ بس يا باشا رياضة وعايزة حد يعترض بقى. <chuckles>
أكيد، أكيد. ده ده دي رياضة صوابع كمان. <laughs>
أنا عايزة حد يعترض على الكلام ده. طيب، بما اي طيب، أنا واحدة قُلت لِك أنا مش مُهتمة أوي بالرياضات والحاجات دي، بس ه بس أنا بصراحة مثلًا جالي وقت كده ومازِلت الصراحة مش هاكذب عليكِ، نِفْسي مثلًا ألعب أوي لعبة التِنِس، جدًا. ولو رُحت مثلًا أي نادي ولقيت حد بيلعب بيبقى نِفسي فعلًا إن أنا أروح بس فكرة إن أنا لسّه هاتعلّم والكلام ده حس مِستصعَبَاها أوي. وفكرة بقى طبعًا إن أنتِ تجيبي حد ولسّه هيعلِّمِك من من الصفر والكلام ده، فالموضوع صعب خصوصًا إن الواحد برضه شايف إن هو خلاص كِبِر وبقى عنده عيال والكلام ده. فأنتِ لو هتلعبي حاجة، فأنا هاخلّي ابني هو اللي يلعبها فاهماني؟
آه. إمم. آه. اهم. إمم آه. بالضبط، إمم. إمم.
فهل أنتِ برضه آآ يعني طالما مش بتمارسي حاجة غير المَشي، أنا برضه زيِّك على فكرة أقصى حاجة إن أنا أمشي يعني.
برضه المَشي أيوه.
أ آه بامشي. بس باحُط الساعة في إيدي يا باشا. أنا باضرب السماعات في وداني وأتوكّل على الله وزي ما تيجي، تيجي. أول ما رجليّا تقول آي ف بالِف وارجع تاني.
<chuckles> خلاص. آه.
آه. فهل أنتِ برضه آآ في مثلًا أ رياضة مثلًا عايزة تلعبيها حتّى لو أنتِ مش يح شايفة إن ده صعب بس أكيد بيبقى في حاجة كده الواحد نفسه يلعبها يعني؟

آه، دي حقيقة.
فما حبيتش الموضوع الصراحة، يعني أنا ما حبيتش فكرة إن أنا أكون في جيم مختلط والكلام ده، فهي كده، كده متقفِّلة في وشي، فما حاولتش تاني الصراحة يعني، جيت أنا زوجي مثلًا بيحب أوي الرياضة والكلام ده، بيت في جيم ينزل يلعب في نادي في بتاع آآ، رجالة فاضية بقى زي ما أنتِ عارفة يعني. <clears throat> فيقول لي أنتِ عايزة تروحي الجيم تعالي وأنا أوديكِ الجيم ومش عارفة إيه، ياعم خليك في حالك أنت روح وبتاع، فبصراحة فقدت الأمل.
اهم. اهم. هو هو يروح هناك عارف هو يعمل إيه وأنتِ عارفة قاعدة تايهة، أعمل إيه؟ <chuckles>
آه، ه هم أنتِ أصلًا بتتفرجي على الفيديوهات بتلاقي ده شايل وزن وده شايل مش عارف إيه، يا جماعة أنا باروح مثلًا السوبر ماركت أشيل كيستين في إيدي باروّح إيديا بتوجعني، هاشيل وزن؟
آه. أ على فكرة ه هي دي الرياضة بالضبط بتاعة السيدات بجد، حرفيًا شنط الshopping اللي هي بتبقى تقيلة، وجواها كمية خضار ومش عارفة إيه. <chuckles>
آخرنا كده. <laughs> <laughs> أيوه، إمبارح والله العظيم آآ، رُحت مع إبني اشتريت حاجات في شنطة آآ، على الضهر وشنطة هنا في إيدي وشنطة هنا في إيدي، كلّمتُه في التليفون قُلت له يا عم تعالَ خُد مني أمّا قرّبت على البيت تعالَ شيل مني الحاجة، أنتِ مش قادرة تشيلي الشنطة، يا عمي معايا في إيدي والولد ماسكاه ومش عارف إيه، ما فيش فبيقول لي طَب حتى اعتبري إن ده وزن وشيلي يا باشا أنا شِلت خلاص أنت المفروض الوزن ده مثلًا 10 دقايق أنا بقى لي نُصّ ساعة ماشية، هاه؟ شُفت بقى؟ عملت اللي عليَّ ما حدش يكلِّمني تاني <laughs> فما فيش. <clears throat>
آه. أيوه، أيوه لأ وكمان يمكن باحس برضه في مصر آآ، يعني مش عارفة الموضوع ده يبقى أنا باتكلّم عن عيلتي بس والَّا لأ، بس باحس إن كان الولاد اللي في العيلة آآ، يعني بينصحوهم أو بيشجعوهم إن هم يروحوا يلعبوا كورة، يروحوا يلعبوا basket يروحوا يلعبوا كده، أنا مثلًا ما ما حدش رشّح لي وأنا صغيرة إن أنا ألعب أي نوع رياضة، غير اللي كان في المدرسة اللي هو كان إجباري، <laughs> آمم، وبعد بالضبط وبعد بعد حصة الألعاب وكده وأخيرًا اشتركنا في النادي، كنت أنا خلاص كبرت كفاية إن أنا ما بقيتش حاسة بأي آآ، أي رابط رابط للرياضة إن أنا ليه؟ إيه اللي يخليني ألعب رياضة ما خلاص بقى أنا فاتتني الفرصة فاهمة؟
تمام. إمم. صحيح. إمم. أيوه حصة الألعاب. <laughs> المتعة. إمم.